Ya, kesinlikle çok, eee, büyük bir derecede etkiliyor. Yani, en azından 1 yıla, eee, vurduğumda bunu Şimdi biz bununla ilgili eşimle bir deney yaptık. Eee, eşim bana dedi ki, eee, "Hani, çıkar çıkarmamıza gerek yok, özellikle elektronik cihazların fişlerini." Eee, işte, modemler, şarj aletleridir, televizyondur, mikrodalgadır vs. Eee, ben de çok iddia ettim hani birkaç, eee, bilimsel makale okumuştum, eee, internet üzerinden. Eee, "Yok," dedi, işte, "gerek yok, hani, çok aza az bir şekilde yansır." diye. Ondan sonra biz 1 ay, eee, deney yaptık. Yani dedim ki, "Bak, bir ay şu an hani kendi rutin hayatımızda gidelim hani çıkarmadan. Eee, bir sonra, işte, bakalım ne kadar harcamışız." Aynen. 1 ay sonra da dedim ki, "Bu fişleri çıkarıp devam edelim bir ay boyunca." ve bunu faturada bir gördük. Off! %10 azalmıştı gerçekten fatura. %10 düşünebiliyor musun? Ve bunu yıla vurduğunu düşün.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hımm, ne olacak? Evet, ne fark ettin? I gerçekten mi? A! Çok ilginç. Yani Hı hı. Ne kadar yüksek gerçekten. Yani inanılmaz. İnsanlar tabii bunu çok fark etmiyorlar. Çok, eee, belki d eee, senin yaptığın gibi deneyimlemeye bile yanaşmıyor, hani, 1 ay öyle bir uygulama, 1 ay böyle bir uygulama. Belki aradaki farkı bile merak etmiyor ama ne kadar büyük bir fark yani. Eee, gerçekten çok önemli, yani, iyi ki de böyle bir, eee, makaleyi okumuşsun. Peki eşin ne düşündü?
Evet. Tabii ki. Eee, tabii. Yani. <chuckles> Evet. Ya, eşim şok oldu ve, şey, hani, artık ben uyarmadan da kendi, eee, asla mesela şarj aletlerini bile, eee, prizde takılı tutmuyor. <laughs> Çünkü hesapladığımız, hani, bir somut olarak elimde delil ol delil de olmuş oldu benim. Eee Muhakkak.
Hı hı. Hımm. <smacks lips> Anladım. Evet, tabii. Ya dersler alıyor muyuz sence bu tarz şeylerden? Hani, sonra kolayca dönebiliyor muyuz geriye?
Eee, yok ya. Bence ders alınıyor. Yani en azından ben, eee, bunlardan ders alıyorum ve almaya da devam edeceğim açıkçası.
Hımm. A, çok güzel. Gerçekten harika. Ya, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu, tüm paylaşımların için. Eee, teşekkürler.
Hı hı. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
Görüşürüz. Sen de görüşürüz. Hoşça kal.